जी, जी, जी। बिल्कुल अ, औ और एक अ, बहुत पुराना था। मतलब पुराना से भी पुराना वो अ, कि ए एक अंधा र एक अंधा रहता है और एक अ, बहरा रहता है शायद वो कौन-सा था उसमें, अ, बहुत पुराना सॉन्ग है, याद तो नहीं आ रहा ठीक से। एक अंधा लड़का रहता है वो मूवी में अ, क्या तो नाम था? सही से याद नहीं आ रहा पर वो भी बहुत मज़ा आता था सुन के, हाँ। जी, जी, जी, जी। तो, वो भी है और बहुत-सा हुँ, हुँ।
हाँ। हाँ, हुँ। जी। हाँ। जी, ज़रूर। कोई नहीं बाद में बता देना आप मुझे। जी। हाँ, और अ, और अगर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँ यहाँ पर, तो आप अपने मूड के मुताबिक अ, कौन-कौन से गाने सुनते हैं? मतलब अ, जब आपका मूड अच्छा होता है, तब कौन-से गाने सुनते हैं और जब बुरा होता है तब कौन-से गाने सुनते हैं? हाँ।
जी, जी, जी। हाँ, वो जी, वो वत हाँ। हाँ, बिल्कुल क्योंकि आप देख सकते हैं आज क आजकल का हमारा जो जीवन है ना मतलब इतना अ, जो है परेशानी रहता है। दिन भर आप निकलते हैं, 6-7 बजे किसी-किसी का ड्यूटी शुरू हो जाता है, है ना? और आप सीधा जो है रात को घर आते हैं, कोब तो इतना जिन अ, कठिन जो है रहता है और जब आप घर लौटते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ आप अ, संगीत अगर अ, सपोर्ट लें, संगीत का माध्यम से आप उसे अ, जब सोने जा रहे हैं या फिर आप अपने जॉब से घर लौटते हैं। या फिर काम के दौरान ही, अगर आपको ब्रेक मिलता है, कुछ ऐसा संगीत सुन लेते हैं, तो आपको एक सुकून मिलता है। और मुझे मतलब कुछ शांत शांत मतलब अ, तरह का संगीत होता है ना, जिसमें ज़्यादा बेस ना हो, ज़्यादा अ, ढिंग-ढांग, ढिंग-ढांग जो होता है, वो सारी वो सारी चीजें, मतलब शांत हो दिमाग को जो शांत करे कुछ ऐसा, तो वो मुझे अच्छा लगता है सुन के। हाँ, मधुर संगीत।
या जी। हुँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी। अ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यार अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो देखिए जब अ, मेरा मन या मन बहुत ज़्यादा हद तक विचलित होता है या परेशान होता है, तो तब मैं भजन सुनना पसंद करता हूँ या जब कोई काम कर रहा हूँ, तब मैं काफ़ी हद तक भजन सुन पसंद करता हूँ। और जब मेरा मन
हुँ। जी। जी, जी। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। हुँ, तो भज अ, भजन में भज हाँ, भ भजन में आपको मतलब कौन-सा मतलब अच्छा लगता है भजन के?
हाँ। जी, जैसे अ, हनुमान जी के भजन होते हैं और अ, और जैसे शंकर जी के भी भजन होते हैं, जैसे आपने अ, उनके सुने होंगे ना क्या बोलते हैं उनके जो हिमांचली सिंगर एक हैं वो अ, ह हर्षव हर्षवर्धन करके ऐसा कुछ हैं। जी।
हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, कुछ तो बहुत अच्छा गाया है। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ जी, जी।
हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल, वो काफ़ी अच्छे मुझे अ, गाने लगते हैं उनके, और और भी बहुत सारे गाने हैं, जो भजन के रूप में मैं सुनना पसंद करता हूँ। और अगर जब मेरा मन कभी अ, उदास होता है या कभी मतलब ऐसा होता है कि जब मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता, तो मैं बहुत शांत स्वभाव के गाने सुनना पसंद करता हूँ। और अ, कभी-कभी जब सोता भी हूँ ना, तब मैं ए ईयरफोन्स लगाकर सो जाता हूँ अपने कानों में, तो बहुत अच्छी नींद मुझे आती है उसके बाद।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। उ, जी, जी, जी। हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।

हाँ, और हम भी मतलब जैसे अ, बिल्कुल ऐसा सेम सा वाकया जो है वो हमारे साथ भी हुआ है और कहीं न कहीं जो मेरे पड़ोस में अ, कुछ अ, ऐसे ही अंकल रहते थे, तो वो भी मतलब ये चीज़े बजाया करते थे, जैसे हारमोनियम वो शाम को डेली बजाया करते थे। और काफ़ी ज़्यादा उनका जो हार्मोनियम था वो भी मुझे बहुत मधुर लगता था और कभी-कभार हम भी उनके वहाँ चले जात जया जाया करते थे ताकि हम उनको सुन सकें और जो भी वो बजा रहे हैं अ, उस बारे में जान सकें। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि अ, लोगों के जीवन में जो संगीत होता है महत्वपूर्ण होता है और अ, उनके जीवन को कहीं न कहीं एक ज़रिया भी मिलता है जीने का और बुजुर्ग लोग तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अ, संगीत गाते हैं, जैसे होलिया गाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो तो जो लोक नृत्य भी होते हैं वो भी काफ़ी करना पसंद करते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि हाँ, होत बताइए, बताइए।
हुँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। अच्छा, अच्छा। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, टैलेंटेड टैलेंटेड होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। और औ हाँ, और ये भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि जैसे कि आप कोई त्योहार से रिलेटेड अगर कोई सॉन्ग होता है, होली होली को लेके या फिर दिवाली को लेके, तो वो भी अ, जब ओकेशन में बजता है, अ, वो बोलते हैं ना कि यारों के दिल मिल जाते हैं, होली में रंग ख़िल जाते हैं। ऐसा कुछ <chuckles> हैं ना? तो वो सारी चीज़ भी बहुत अच्छा लगता है जब त्योहार के समय में बजता, हैं ना? हुँ।
हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, ज़रूर। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा और कहीं न कहीं मैं आपके विचारों के साथ पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर आपसे बात होगी, जी धन्यवाद।
जी, जी। जी, जी। जी, जी, जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपसे भी बात करके बहुत खुशी हुई।